Deras, kalau misalnya, eee, ketika jauh gitu dari kampung halaman itu yang paling dirasakan, tuh, suasananya, sih, Kak. Beda banget, soalnya, kan, ketika aku merantau, kan, aku bisa dibilang aku hidupnya di kota gitu, Kak, ya. Sedangkan kampung halaman itu bisa dibilang desa gitu, kayak kayak apa namanya, jarang gitu kayak ada mobil berseliweran gitu. Dan masih banyak juga yang, eee, hijau-hijau, daun-daun, pohon-pohon, tuh, masih banyak gitu, kebun-kebun gitu masih banyak. Beda banget sama di kota, tuh, yang isinya aspal, gedung-gedung, gitu. Wah, itu suasananya tuh beda banget, sih, Kak. Asep, betul. Ya, walaupun kalau misalnya di Jogja, kalau kita ke selatan dikit udah udah nemulah yang agak hijau-hijau dikit gitu. Cuma, kan, kebetulan pas aku, tuh, di kotanya, jadi untuk, eee, mencari yang hijau-hijau yang sejuk-sejuk itu agak agak susah, sih, pas waktu itu.
Mhm. Not Bener. Mhm. <laughs> Po asep ya, adanya asep doang, ya, Kak? <laughs> Oke. M M Harus minggir dulu, ya, harus minggir ke ko apa, kota dulu ya, Kak, ya? Oke. Mhm.
Betul. Mhm, dan harus ke pinggiran dulu, kalau mau nyari yang kayak gitu.
Iya. Tapi ada enaknya juga di tanah rantau, Kak?
Ada, Kak. Jadi yang paling aku rasakan, tuh, ya, kebebasan, sih, Kak. Jadi, kan, nggak ada yang nggak ada yang mantau, jadi mau mau begadang, mau makan apa aja, mau ibaratnya mau dulu, kan, suka main PS, mau PS-an sampai pagi pun nggak ada yang nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang marahin. Itu, sih, yang paling aku rasain. <laughs>
Oh, ngatur ya? Hmm. Mhm. Ah Oke. Iya. Tapi memang kalau namanya di tanah rantau itu te lebih enak apapun kondisinya tetap di tanah sendiri, ya, Kak, ya? Mhm. Tapi, bagus banget tadi itu, apa namanya, eee, cerita Kakak. Menarik banget gitu loh, dari SMA loh! Dari SMA gitu, kan, sudah mulai mandiri. Makasih, ya, Kak, ya, berbaginya.
<inhales> Betul banget. Iya. Mhm. <laughs> Oh, iya, terima kasih, Kak. <laughs> Iya, terima kasih. Oke, makasih udah mau dengerin juga, Kak.

Oke tapi ini ya kalau setiap apa, eee, setahun sekali atau berapa bulan sekali tuh pulang kamu eh, pulang ke ini ya, eee, rumah ya? Kak, mhm.
Iya Kak karena karena ini apa namanya jauh ya maksudnya perjalanan kayaknya, kalau motoran aja bisa sampai 5 jam 6 jam jadi kalau kalau pulang nggak bisa sesering dulu pas waktu SMA gitu jadi kalau pulang paling ya, sebulan sekali bahkan sebulan pernah nggak sampai pulang gitu pernah sampai 3 bulan nggak pulang gitu ya ya tergantung kondisi aja Kak kalau misalnya emang di rumah kebetulan ada acara biasanya pulang atau kalau nggak emang bener-bener pengen pulang gitu berhubung kalau cuma, eee, cuma sebatas pulang rutin gitu tuh kayaknya kayaknya enggak kayak sayang <chuckles> sayang uangnya juga soalnya Kak. <laughs>
Mmm. Oh. Oh sayang-sayang ya, tapi p tapi tetep kalau lebaran misalnya ya kayak lebaran itu tetap pulang ya Kak ya? Nggak pernah di tanah rantau ya? Oke, iya.
Iya tetep pulang Kak, iya soalnya kan emang ketika waktu-waktu kayak lebaran itu kan s hampir semua anggota keluarga pada ngumpul di rumah jadi kalau, sampai kita sendiri nggak ngumpul tuh kayak kurang gitu jadi emang bener-bener harus pulang sih kalau pas lebaran, mhm.
Oh, harus pulang ya. Nah ini tadi kan Kakak bicara ini ya, eee, kok kontrak pernah bareng sama teman nah itu pembagiannya gimana tuh Kak? Biar enggak apa namanya, kan biasa kalau sesama teman, kontrakan kan ada juga nih perselisihan entah itu pembagian, eee, apa nam bersih-bersih atau mungkin, eee, token listrik gitu ada nggak kayak gitu Kak? Pernah kejadian kayak gitu nggak?
Oke jadi jadi kebetulan pas waktu itu pas aku ngontrak sih orangnya pada bak baik-baik semua ya jadi hampir hampir nggak ada masalah terkait pembagian entah itu token listrik atau pembersihan, jadi saya kalau masalah pembersihan kadang kita juga ada 1 hari itu kita bener-bener, eee, semua penghuni kontrakan itu kita bersih-bersih bareng bersih-bersih ngelap-ngelap kaca ngepel-ngepel gitu, cuma pernah itu itu salahku sih Kak, jadi dulu aku pernah melihara kucing cuma aku, kurang kurang peduli gitu, kurang ngurus gitu jadi kadang, kayak dia itu, eee, apa namanya, kucingnya itu ngotorin tempat itu enggak langsung aku bersihin. Akhirnya aku bersihin cuma harusnya kan langsung dibersihin ya Kak, biar enggak ganggu yang lain gitu, ya itu, eee, akhirnya ada temenku yang ngingetin gitu akhirnya aku baru sadar, oh ternyata aku nggak boleh kayak gitu paling masalah-masalah kayak gitu sih Kak.
Mhm. Oh. Ngurus, heeh, kurang ngurus, mmm. Mhm. Iya. Mhm. Oh ya masa kecil tapi masih bisa diajak komunikasi ya Kak ya. Oke.
Betul selama masih ada komunikasi harusnya sih masih aman Kak.
Oke tadi berarti ud kuliah sekarang berarti masih di tanah rantau juga Kak?
Iya sekarang juga masih di tanah rantau ya kayaknya kayaknya emang heeh, nggak pulang-pulang jadi pulang pulangnya ini kalau misalnya pas kayak kayak tadi lebaran aja gitu, mhm, jadi kebetulan sekarang kan udah udah berkeluarga juga jadi emang ya tadi yang yang apa pindahan yang pas ngekos itu cuma segitu nah sekarang udah ditambah lagi sekarang pindahannya, tambah banyak itu tambah tambah capek tambah pegel wah pokoknya macam-macam Kak repot pokoknya.
Oh nggak pulang-pulang dong Kak? <laughs> Heeh heeh, oke. Heeh. Mhm. Waduh tambah banyak ya, perabotannya, mhm. Mhm.